Eee, var aslında. Eee, bu misafirin kim olduğuna göre biraz değişiyor. İşte, yakınlık derecesine, akraba mı, yoksa ilk defa böyle ağırladığım biri mi, eee, onlara göre genel olarak değişir. Eee, işte
E, mesela şey diyelim, eee, ailenden başlayalım. Annenle baban mesela sana misafirliğe gelecekler. Nasıl bir ritüel uyguluyorsun?
Hı. Üf, çok zor olur ya. Çok zor olur, yani. Şu anda ben yurt dışında yaşıyorum. Eee, bir kere annem geldi ve yemediğim laf kalmadı. Bu farklı bir senaryo. Çünkü, işte, "Ben sana böyle mi öğrettim?" diye bir başlıyor. Eee, ben de, işte, eee, o gelmeden her şeyimi dört dörtlük yapmaya çalışıyorum ama anneye beğendirmek biraz zor tabii ki. Şey, diyor, "Ah, oğlum benim, gurbet ellerde ne hâle düşmüş." diye böyle, eee, üzülüyor kadıncağız.
Hı hı. <chuckles> Evet. Ah I bir aç sefil olduğunu düşünüyor, değil mi? Yani.
Et Sürekli, sürekli. "Ah," diyor, "anan yanında olaydı." <chuckles> Eee, işte, bir şekilde, eee, onu tatmin edici şeyler aslında yapıyorum. Annem ve babam komple farklı bir senaryo. İşte, temizlik burada çok önemli.
<chuckles> Anladım. Ya Hıh. Onu sormak istiyorum. Mesela annenin senin için, eee, mağdur olduğunu düşündüğü, iyi yapamadığını düşündüğü şeyler neler?
Hı hı. Ya, şöyle, eee, mağdur Ya, benim iyi yaptığımı düşündüğü şeyler var, önce onu söylemek isterim. Yani yemek yaptım mı, işte, çok iyi yemek yaptığımı düşünür. Çünkü ondan öğrendim aslında kendi şovunu da yapıyor biraz orada. Eee, ama
Tabii ki. Hıh. A, çok güzel. <scoffs> Anladım. Boynuz kulağı geçmiş yani, güzel.
Evet, eee, ama bir şekilde, eee, kendi başıma sanki böyle sağlığımı koruyamıyormuşum gibi, eee, düşünüyor genel olarak. Ben de aslında bunları kanıtlamaya çalışıyorum o geldiğinde. Yani, eee, şey bile diyor, yani, "Gece sen üstünü kesin açıyorsundur, işte, eee, hasta olacaksın, böbreklerini üşüteceksin." falan. Annem gelmeden böyle kalın yorganlarımı da çıkarırım. Eee, işte, evi gelsin, görsün, bir ölçsün, biçsin, eee, ve temizlik burada çok önemli annem için. Benim mesela normalde ben de temiz biriyimdir ama hiç anlam veremediğim perde yıkama olayını, eee, annem gelince yapıyorum sadece. Eee, yoksa 2 yıl perde yıkamadan da ben hayatıma devam ediyordum. Eee, ve bir şekilde asla silmem. Yani cam, eee, hiç silmedim hayatımda. Annem gelince bir tek dedim ki, "Anne, kusura bakma, bunu yapamadım." Eee, o da anlar zaten ya, çünkü cam silmek ya, ben bir de 5’inci katta oturuyorum, hayatta bunun riskine girmem yani.
Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım, cam da siler misin peki? Hı hı.